Kak, kamu pernah nggak sih, eee, ada saat-saatnya di mana kamu itu harus buat keputusan? Tapi banyak sekali, eee, apa ya, kayak tekanan atau apa, penilaian dari sosial yang membuat kamu akhirnya harus memutus memutuskan sesuai dengan keinginan mereka? Gitu, Kak.
Kalau memutuskan sesuai keinginan mereka sih, paling yang aku ingat ya, dalam dunia pekerjaan ya. Jadi saat aku memang kerja itu en enggak tahu kenapa mungkin nama nama aku tuh kurang bagus di mata mereka, jadi itu pertama tekanan yang aku hadapin. Nah, terus ketika ada pergeser aku kan kerja di bagian ritel ya, ketika ada pergeseran toko aku harus ke selatan atau gimana itu, eee, nama aku udah kecap jelek. Aku juga bingung kecap jeleknya karena hal apa, tapi setiap atasan itu udah kenal gitu ya, sama, eee, misalkan setiap manajer itu udah kenal sama supervisornya dan ngelihat, wah ini eee beberapa supervisor ya, termasuk aku di dalamnya nih, kurang nih. Jadi secara tidak langsung ada tekanan sosial bahwasanya aku nggak diterima di mereka gitu loh. "Nga nggak mau nggak mau lah, jangan ke gua lah jangan ke gua lah." Padahal, eee, instruksi atasannya lagi pimpinan cabang ini harus berputar. Iya, harus berputar, geser se setahun sekali paling enggak. Kalau setahun 2 kali, eee, terlalu sering sih. Tetapi setahun sekali harus begitu, tapi nggak ada yang mau nerima aku. Jadi gimana caranya aku buat keputusan, ya saat itu memang aku enggak buat keputusan, karena keputusannya tetap di mereka. Tapi aku cuman, eee, ada 1 atasan aku yang nanya, eee, "Kamu tahu nggak, nama kamu ini jelek loh, di ini ini." "Iya pak, saya tahu." "Oke, terus gimana? Eee, berikan saya alasan kenapa saya harus terima kamu?" Katanya gitu. Nah, jadi ya udah di situ aku buat keputusan, aku bilang, "Pak, memang mungkin, eee, saya nama saya agak jelek cuman saya juga jujur saya nggak ngerti kenapa gitu ya, cuman kalau misalkan Bapak mau terima saya yang pasti saya pastikan ke Bapak adalah komunikasi yang jelas dan masalah itu diselesaikan. Sisanya, eee, kejujuran ama disiplin tuh tetap ada, sisanya untuk masalah teknis saya akan tetap belajar sama Bapak". Jadi, ngadepin cara tekanan sosial gitu sa buat keputusan, ya aku harus tetap tenang, terus ngasih yang memang aku punya value ke dia.
Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Bergeser aja, semuanya kan harus dirotasi ya? Iya. Hmm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm. Mmm. Ya, ah, ah.
Gitu, jadi harus ada value-nya, jadi aku bisa ngatasin tekanan itu.
Jadi kayak ada bargaining-nya gitu ya, Kak, jadi, eee, bisa kayak nawar gitu loh. Eee, memang mungkin begini, tapi saya mengajukan ini ini ini ini, gitu ya?
Mhm. Betul. Iya, "Dan yang Bapak yang bisa saya berikan yang pasti Bapak dapatkan ini, gitu loh. Walaupun saya enggak menutup kemungkinan pasti tetap akan ada kesalahan lain, cuman akan segera cepat saya apa, atasi." Gitu. Beresin, betul.
Mhm. Beresin gitu, he Iya iya. Wah, menarik banget itu ya, Kak, maksudnya, eee, bisa-bisanya ada orang maksudnya kadang-kadang kan, eee, orang melakukan kesalahan juga bisa jadi karena lingkungan ya, Kak. Maksudnya situasinya tidak mendukung, ada kejadian apa di lapangan yang memang akhirnya kita kayak, membuat keputusan yang mungkin kelihatan sama orang itu salah gitu, tapi kan nggak selamanya ya.
Heeh. Ya, betul. Salah, iya. Padahal menurut saya ini yang udah paling baik gitu heeh. Padahal menurut saya ini yang udah yang paling baik ini, tapi tetap dibilang salah gitu.
Betul. Iya dan capnya itu yang paling sebel adalah, cap itu yang tidak hilang, gitu kan.
Capnya, yang tidak akan hilang betul. Cuman bersyukurnya aku juga, ternyata nggak semua, tetapi sebagian kecil, ya mungkin katakanlah 2 dari 10 yang enggak mandang cap. Eee, dia dia enggak mandang cap, dia enggak mandang senior atau junior, pokoknya kalau memang bapak mau ngasih ke saya, saya oke, enggak masalah. Misalkan, eee, manajer saya, eee, pimpinan cabang ngomong ke manajer, manajer juga ngomong kayak gitu kepemimpinan, enggak masalah saya siap a saya siap aja terima. Cuman kalau memang anak ini bermasalah, siapa pun misalkan termasuk aku, saya sih bukan mau ngelempar ke area lain gitu ya, rotasi karyawan, tapi itu dia akan berhenti di saya. Maksudnya adalah pasti saya akan SP, sanksi 1, 2, 3, sampai keluar. Woi, tegas banget nih! Tapi aku lebih suka begitu, Kak.
Heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ya ya ya, jadi kayak ada tantangan juga buat kita ya, untuk ngebuktiin itu salah gitu ya.
Iya, jadi Iya, jadi kita ngomonginnya fakta aja udah, fakta tentang pekerjaan bukan main cap jelek, katanya katanya gitu ya, katanya katanya, enggak, nggak pakai katanya. Di lapangan aja kita buktiin, gitu. Enak tuh, ketemu atasan kayak gitu.
Heeh heeh. Iya. Heeh heeh. Iya, ya ya ya. <chuckles> Dan maksudnya karena mereka lebih terus terang juga kadang-kadang kita jadi tau, dia ngarepinnya apa, dan kita memang bisa antisipasi gitu ya, Kak, oh harus nyiapin ini, strateginya harus gini, itu lebih jelas gitu ya.
Iya. Iya. Mhm, eee, alred eee, pernah juga nih ya, ini aku kebagian ke atasan yang dalam 2 dari 10 tadi nih, terus dia, eh, kalau gitu misalkan terima si aku gitu ya, terus begitu udah diterima, udah udah klop lah 1 manajer 5 supervisor kita brifing perkenalan lagi. Eee, saya maunya begini, begini begini begini, "Saya nggak peduli kamu senior berapa lama mau sampai 100 tahun di perusahaan ini, kalau kamu salah pokoknya saya goblok-goblokin!" katanya gitu. Bahasa dia gitu kan ya. I kata kasarnya dikeluarin. "Tapi kalau kamu bener, enggak pernah saya salahin." Katanya gitu. Dan ada pesan tersirat yang aku pelajari dari atasan aku ini, ternyata dia itu orangnya suka begini, misalkan bawahannya ngelakuin kesalahan gitu ya. Itu pasti habis sama dia di m omelin, tapi tetap dididik. Tapi kalau misalkan kesalahannya itu ternyata diketahui oleh pimpinan, pimpinan atasannya lagi cabang. Jadi aku diomelin langsung oleh pimpinan, tapi manajer aku enggak ikut nimpalin, diem aja nimpalin ja justru cenderung ngebelain, cenderung ngebelain kalau lagi diomelin sama pimpinan. Tapi lepas dari itu <chuckles> diomelin lagi. Udah udah balik lagi ke kandang dia diomelin lagi. Tapi aku sukanya begitu, kenapa?
Mhm. Mhm. Nah, heeh heeh. Iya. Mhm. Ya. Mhm. Iya. Mhm mhm. Hmm. Ya, kena lagi, iya.
Karena dia itu mengayomi gitu loh, jadi enggak hanya ngasih tekanan ke aku, sehingga aku salah ngambil keputusan, tapi dia juga ngasih tahu, kamu jangan sampai begini lagi begini lagi begini lagi, ya. Kamu kalau lagi diomelin pimpinan, saya enggak bisa bantuin gitu loh. Paling saya bantuin jaga nama kamu aja, cuma kamu juga harus bantu jaga nama saya dengan kerjaan kamu yang benar, gitu katanya. Aku suka yang kayak gitu.
Iya, setuju, Kak. <coughs> <clears throat> Mmm. Iya, bener sih. Iya, iya itu sih, Kak. Seru sih dapat atasan yang kayak gitu, maksudnya kayak fair-fair aja lah gitu, apalagi kalau dia tuh terus, eee, kayak apa ya, "royal" ya, tanda kutip ke kita gitu, kayak dia ngebelain kalau memang ini te karena kita pun, kan kalau bekerja pasti kan ikut di bawah arahan dia gitu kan, ya. Itu kayaknya, eee, lebih ini lagi ya, Kak, lebih semangat. Kita pun kerja tuh jadi kayak apa ya, kepancing oh sama-sama menjaga nama baik soalnya gitu kan.
Mhm. Iya, mmm. Iya. Betul. Klad apa ya Iya, sama-sama menjaga nama baik, terus dia itu benar, ben eee, benar-benar sesuai dengan pegangan omongannya. Jadi ketika senior salah pun diperlakukan sama. <chuckles> Di sini juga, di pas lagi meeting berkumpul tuh diomelin juga, karena aku juga pernah di di atasan aku yang sebelumnya, karena dia lebih senior jadi agak kelihatan kesan takutnya gitu loh, buat ngomel. Tapi kalau yang ini enggak. Jadi manajer saya lagi ngomong sama si senior nih, kesalahan ini ini ini, senior saya nyautin, disahutin lagi sama ini. "Aku udah salah begini kok." "Ya kamu nyolot gitu, nggak bisalah, kan selesaiin dulu!" Kayak gitu. Wah, aku suka nih kayak gini modelannya, aku bisa nggak ya, kayak dia gitu. <laughs>
Ya ya ya. Oke. Heeh heeh. Ah iya, heeh heeh. Nah <chuckles> Iya, bener bener. Seru sih jadinya, punya atasan yang kayak gitu, jadi kayak itu malah jadi role model gitu ya. <chuckles>
Mmm, mhm, betul. Jadi pa mhm?
Na. Kakak kalau misalnya ini nih, ketemu, eee, pernah eee, berarti sebelumnya pernah dapat atasan yang berbeda gitu kan? Eee, kadang-kadang kan sama atasan juga kita kadang-kadang memang karena nggak bisa milih atasan ya, Kak. Si atasan itu kan suka ada keputusan-keputusan yang tidak apa ya, tidak bijak atau misalnya mungkin salah gitu ya. Sebenarnya di mata kita, ini yang orang lapangan bilang ini nih salah nih, nggak akan sesuai, aslinya tidak akan sesuai dengan harapan. Nah, terus itu apa yang terjadi? Apa Kakak tetep ngikutin arahan dia atau ngerjainnya i tapi jadi dikurangin gitu yah? <chuckles> Jadi dikurangin atau malah nggak sama sekali?
Pernah. Betul, nggak bisa nggak bisa. Tidak bijak. Heeh. Oh iya, pernah pernah. Aku tahu, betul. Ini pengalaman yang relevan juga sih. Nah gini Kalau dia kalau dia ngomongnya secara langsung ngasih arahan A, B, C, D, yang sekiranya m eee, ini sebetulnya melanggar SOP nih, ini kalau ketahuan dia angkat tangan nih, aku udah tahu nih, gitu ya. Cuman kalau berhasil, ya performa sama-sama naik gitu loh, Kak. Performa aku naik, performa dia naik. Tapi kalau sampai gagal
Mhm. Hmm. Mhm.
dia pasti le cuci tangan. Dia pasti cuci tangan terus aku sendiri yang kena, dan dari pengalaman yang udah-udah, dari senior yang udah-udah, itu itu bisa sampai kena langsung SP3 bahkan bisa langsung kena, eee, kick out dari perusahaan. Nah, aku cara ngatasinnya adalah aku enggak ngikutin instruksi dia, tapi ya di depan dia, saya iya-iya aja. <chuckles> Iya itu secara lisan, karena aku nggak ada bukti pegangan kalau misalkan ini instruksi dari dia gitu lho. Terus, tapi kalau memang instruksinya berupa di grup, yah, di grup WhatsApp itu kan bisa di-screenshoot, bisa direkam. Nah, itu baru aku akan lakuin sesuai instruksi dia, karena kalau ada apa-apa, aku bisa punya pegangan. Iya, ini ini memang begini nih, harus begini, jadi aku ikutin. Dan memang pernah pernah kejadian kayak gitu. Jadi di toko itu kan, bahasanya kita lagi cari sales-lah lagi event, kita buka tenda, kita cari artis yang kecil-kecilan aja, supaya ada biaya keluar dari artis itu, tapi ada biaya sales masuk, supaya sales-nya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, terus, eee, teknik curangnya itu ternyata saat itu tetap sepi, jadi teknik curangnya itu kita sales tetap harus ada. Jadi kita harus ngeluarin, eee, bahan-bahan pokok tuh ke toko-toko kecil, misalkan kita jual beras, minyak itu, tapi dikurangin harganya. Nah, dikurangin harganya itu yang yang nombok siapa? <chuckles> Kita yang nombok, nah itu susahnya. Tapi ternyata, eee, temen-temen aku yang bener-bener loyal, supervisor yang loyar, dia bener berani nombok sampai Rp500.000 sendirian, se kadang sampai
Ya. Wah. Mhm, iya dulu, gitu ya. Mhm. Mhm. Ya. Ada bukti juga gitu ya, heeh. Mhm. Oke. Iya, eee, betul. Mhm. Mhm mhm. Oh. Seorang
Enggak, dia sendirian Rp1.000.000. Jadi selisih harga nih, misalkan, eee, beras lima puluh ribu kita jual murah ke warung-warung kecil Rp45.000, dia dia nerima dong. Berarti kan Rp5.000 per item-nya itu
Oke. Heeh. Heeh.
di kita yang nanggung. Heeh, dan dan hebat loh, bener sampai kayak begitu. Jadi tekanan-tekanan yang kayak gitu enggak aku tolak mentah-mentah, aku iyain dulu, terus aku jalanin kalau memang instruksinya berupa di grup chatting-an cuman kalau berupa lisan aku enggak berani.
Dikali berapa gitu ya, dipegang sama, he Mmm. Mhm. Ada buktinya ya. Oh, oke oke. Nah terus, eee eee, ada nggak sih, eee, Kak, kayak apa ya, s nasehat atau untuk orang-orang nih yang baru bekerja, kan kadang-kadang, ya itu tadi kan, ketemu atasannya juga kadang-kadang, ya gitu deh, tau sendiri gitu. Nah, ada gak sih tips atau apa ya, supaya itu tetap langgeng gitu loh, maksudnya kan kalau atasan sama bawahan slek, kita yang paling parah kan bisa kena potong gitu ya, jadi di-out dari ini. Nah gimana caranya, minimal meredam lah?
Mhm. Oke. <laughs> Heeh. Mmm. Kalau menurut aku tips yang paling cocok itu adalah memang kita harus berteman sama dia, jadi aku ada senior yang ternyata berteman sama dia dengan cara main futsal bareng. Nah itu ketara itu, itu bisa ketara bedanya itu beberapa kali main futsal bareng, kalau pun dia ada salah dis di hal pekerjaan lagi diomelin, diomelin tetap, cuman mungkin ngomelnya enggak se kayak aku gitu. <chuckles> Agak s ada kelihatan perbedaannya, te tetap diomelin tapi kelihatan perbedaannya. Jadi harus ada kesinambungan, misalkan kalau sama-sama laki-laki mungkin main futsal, kalau sama perempuan aku nggak tahu ya, olahraga apa yang cocok gitu kan, ya. Ada olahraga yang cocok itu yang pertama, terus yang ke-2, kita ngerti banget mau dia, dan itu kalau mau dia itu memang positif, ya kita harus selesaikan dengan cepat. Iya, dengan cepat itu selesai, jadi itu yang berikutnya, yang ke berapa tuh? Yang ke-2. Nah, yang ke-3 enggak kalah pentingnya adalah balik ke diri kita sendiri. Kitanya itu jangan sampai gugup, stres karena tekanan-tekanan tadi itu. Jadi kita s bisa salah nga ngambil keputusan. Jadi ki cara ngadepinnya kita harus tenang. Kita harus tenang, kita harus tahu dia maunya apa, terus kita lihat, aku bisa enggak yang ngelakuin ini. Kalau enggak bisa tanya senior, eee, cara lainnya. Karena kenyataannya itu harus tetap selesai, gitu. Gimana pun caranya itu harus tetap selesai. Jadi kita ada prinsip perusahaan, A5 apa saja bisa, walah. <chuckles> Apa saja bisa, termasuk hal-hal curang, tapi nggak boleh ketahuan gitu loh. Itu loh yang ribet.
Hmm. Oh. Oh. Oke. Mhm. Mhm mhm. Moderasi heeh, iya. Mhm. Oke. Eee. Heeh, mhm. <laughs> Iya iya iya, setuju. <chuckles> Ya itu ya, tapi memang ada selalu yang kayak gitu-gitu ya, Kak, kalau di dunia kerja ya? Selalu ada heeh.
Iya, kebetulan aku dunia ritel ya, tapi aku yakin di industri lain ada, pasti ada yang seperti itu juga.
Iya, entah di sisi yang mana, tapi pasti ada se sedikit main yang begitu tuh tetap ada ya, kayaknya ya?
Mhm, karena memang namanya struktural, ya atasan, bawahan, bawahan lagi dan goals yang harus tercapai itu akan ada di setiap apa namanya, industri pekerjaan lah.
Mmm, Kakak sendiri pernah nggak sih coba kayak apa ya, eee, misalnya memberi saran gitu loh, ke atasan, maksudnya misal nih, "Pak kayaknya ini mah nggak akan jalan gitu ya, atau karena begini begini begini." Analisanya juga disampaikan gitu, Kak.
Mmm, pernah. Cuman paling, eee, jarang ya, tapi pernah mungkin 2 dari 10 kali gitu ya. Jadi ketika aku dikasih suatu pekerjaan yang, eee, ini kayaknya bukan kapasitas aku nih, aku belum pernah gitu ya, terus be belakangan ini be belakangan ini benar-benar aku tahu, itu ternyata kerjaan dia yang lagi ketumpuk. Dia harus ngerjain kerjaan dari atasan lagi, terus kerjaan itu dilempar ke aku, aku baru tahu. Tetap aku kerjain tapi aku bilang, "Pak, ini saya sih belum pernah ngerjain ya, tapi ini akan saya coba ngerjain. Tapi ya mungkin, hasilnya mungkin akan jauh dari yang bapak minta, paling saya nanti akan sering-sering hubungin bapak buat nanya-nanya sama, eee, senior-senior yang pernah ngerjain ini. Tapi ya, bapak jangan berharap saya bisa ngerjain cepat." Gitu, paling aku ngomongnya gitu. "Ya tetap nggak bisalah, ya gimana pun ini kan kerjaan kamu." Gitu. "Iya pak, tetap saya kerjain!" Udah gitu aja, <laughs> nggak aku tolak tuh intinya.
Mmm mmm. Mhm. Oh. <coughs> Hmm. Bantu lagi? Eh. Heeh. <chuckles> Iya tapi dengan segala usaha gitu ya, usaha.
Iya, diusahain aja dulu, heeh.
Eee, apa sih, meredam, jangan sampai ada emosi di antara itu yang berlebihan gitu ya, Kak?
Iya, tapi tetap disampain bahwasanya, kayaknya nih kita akan terkendala.
Heeh heeh.
Kecuali ya memang udah biasa. Ya udah selesai cepat gitu maksudnya.
Iya, oke oke. Jadi tetap dikomunikasi pu dikomunikasikan meskipun hasilnya mah belum tentu gitu ya, sebagus yang harapkan.
Iya, <chuckles> sebagus yang dia me yang diharapkan, karena aku tahu dia juga mau ngerjain sesuatu yang urgent yang lain ini, yang dari pimpinan kasih gitu, jadi dia ngasih itu ke aku.
Oh ya. Nah kalau di sisi itu, ada sisi kebanggaan nggak, Kak? Maksudnya kayak, ada kan orang-orang yang suka malah ditambahin.
Oh gitu ya, malad malah bangga gitu ya. Kalau aku kebetulan, aduh <chuckles> aku tipe yang agak suka ngeluh, tapi ya udah, aku kerjain. Aku nggak nggak mau kebanyakan ngeluh karena ya nggak ada gunanya juga sih gitu. Jadi tetap aku kerjain. Karena belajar perlahan-lahan bisa sih sebetulnya, bisa bisa.
<chuckles> Heeh heeh. Iya, le siapa tau lagi langkah persiapan menuju karir yang lebih baik.
Oh iya, siapa tau mau dipromosiin gitu ya. <laughs>
Tau banget, kalau udah tau gitu kan pasti cepet ya, kerjanya nanti.
Iya, betul betul.
Iya. Yuk, Kak, eee, aku habis ini mau pergi dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak. Makasih.
Oke.